คือว่าช่วงนี้อะนะครับ ก็ต้องบอกตรง ๆ เนาะว่า ค่อนข้างเครียดเลยครับ เพราะว่า เหมือนค่าใช้จ่ายเนี่ยนะครับ ก็เรียกได้ว่าเงินเดือนออกมาปุ๊บเนี่ย จ่ายนงจ่ายหนี้บัตรเครดิตนู่นนี่นั่น ผ่อนของอะไรเสร็จ ก็ ค่ากินค่าอยู่อะครับ ก็เรียกได้ว่า เหมือนเดือนชนเดือนเลยอะเนาะ ก็เลยทำให้เรารู้สึกว่า มัน มันอึดอัดอะ มันอยากจะแบบ อยากจะปลดหนี้ อยากจะจัดการหนี้ บริหารจัดการเงินให้มันดีกว่านี้อะครับ ก็เลยอยากจะมาขอคำแนะนำว่า เราควรที่จะเริ่มมองตรงไหนก่อนว่า อันไหนมันควรจะต้องจัดการก่อน ในเรื่องหนี้กลุ่มไหน แล้วก็ทำยังไงให้เราจะเหลือบ เหลือเงินใช้ใน ต่อเดือนแบบสบาย ๆ? แบบเนี้ยครับ อืม
ได้เลยค่ะ แต่ว่าก่อนอื่นเนี่ย ขอสอบถามเพิ่มเติมก่อนนะคะว่า ตอนนี้เนี่ยคุณมีรายได้ประมาณเท่าไรต่อเดือนคะ? แล้วก็ค่าใช้จ่ายจำเป็นต่อเดือนเนี่ยมีอะไรบ้าง? ประมาณเท่าไรคะ?
ครับ โอ้โฮ จริง ๆ ก็ อ่า รายได้อาจจะไม่เยอะมากนะครับ มีต่อเดือนเนี่ย เงินเดือนออกก็ประมาณ 25,000 บาทเนาะ แล้วก็ค่าใช้จ่ายที่แบบหนักเลยอะนะครับ ก็จะเป็นพวกหนี้บัตรเครดิต อะไรพวกเนี้ยเนาะ ก็เรียกได้ว่า เอ่อ รวมทุกอย่างเลยครับ ประมาณ 15,000 เลยทีเดียว ก็รวมเหลือ ๆ ในการกิน อยู่ ใช้อะไรในแต่ละวันเนี่ย เหลือต่อเดือนประมาณ 10,000 เดียวเอง ซึ่งจริง ๆ อะ พอนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดแบบว่ามีรถเสียต้องไปจ่ายค่าซ่อม หรือว่าอะไรอย่างเงี้ย ก็คือตายเลยอันเนี้ย ก็คือไม่ได้เลยครับ อือ
ค่ะ ค่ะ ค่ะ อ๋อ ค่ะ ค่ะ อือ ค่ะ ค่ะ อืม เข้าใจเลยค่ะ แล้วก็ขอสอบถามเพิ่มเติมได้ไหมคะว่า ยอดหนี้เนี่ยมี เอ่อ ยอดหนี้บัตรเครดิตเนี่ย มีประเภทไหนบ้าง? หมายถึงมีบัตรกดเงินสดไหม? หรือว่าแค่บัตรเครดิตอย่างเดียว? กี่ใบ? อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อ๋อ ครับ โอ้ แน่นอนเลยนะครับ ก็มีบัตรเครดิตเนี่ยอยู่ 3 ใบ บัตรกดเงินสด 2 ใบ ก็คือเรียกได้ว่า เหมือน 5 ใบเนี่ยแหละครับ แล้วก็ต้องคอยแบกดอกเบี้ย อะไรแบบเนี้ยเนาะ ทุกเดือน ทุกเดือนเนี่ย ตรงเนี้ยหนักมาก ๆ เลยครับ อืม
ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อืม พอจะเห็นภาพมากขึ้นค่ะ แล้วในแต่ละเดือนเนี่ย มีการเก็บออม หรือว่ามีสำรองเงินฉุกเฉินไว้ใช้ด้วยไหมคะ?
อ๋อ อันนี้ต้อง ต้อง ต้องยอมรับตรง ๆ อะนะครับว่า ค่อนข้างยาก แต่ว่าจริง ๆ เป็นอะไรที่อยากทำนะครับ แต่ว่าเนื่องจากว่า เอาเงินเดือนออกมาแล้วเนี่ยเนาะ ก็ เอ่อ อย่างเช่น เงินเดือนออกมาสิ้นเดือนใช่ไหมครับ ต้นเดือนก็ต้องรีบเคลียร์จ่ายหนี้บัตรก่อนวันที่ 2 อะไรแบบเนี้ย จ่ายไปจ่ายมาไม่ทันได้เก็บเลยครับ เพราะว่าก็จะเหลือแค่แบบพออยู่พอกินเล็กน้อย อะไรแค่เนี้ยแล้ว ก็คือจะไม่สามารถเก็บได้เลย อือ
ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ๆ อืม ค่ะ ค่ะ อืม พอจะเข้าใจเลยค่ะ อือ แล้วขอสอบถามเพิ่มเติมอีกนิดได้ไหมคะว่า ปกติแล้วเนี่ยคุณได้มีการทำรายรับรายจ่ายของประจำเดือนแบบนี้บ้างไหมคะ? จะได้รู้ว่า มีค่าใช้จ่ายตรงไหนที่อาจจะไม่จำเป็น แล้วก็เราสามารถที่จะนำเงินตรงนั้นเนี่ย มาเป็นเงินสำรอง เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินได้ พอจะมีไหมคะ?
ใช่ครับ โอ้โฮ พอคุณทักมา ก็นึกขึ้นมาได้เลยนะครับว่า เหมือนในชีวิตที่ผ่านมาเนาะ ก็แบบว่า เรียกได้ว่าไม่เคยลองทำบัญชีรายรับรายจ่ายเลยนะครับ ก็จริง ๆ เห็นคนอื่นเขาแบบทำกันเนาะ เราก็อยากทำบ้าง แต่ว่าก็ แหม แบบเห็นว่า อะไรมีตารางอะไรเยอะแยะ ต้องจดละเอียดยิบเลย ก็เลยแบบว่ากลัวว่าจะทำแล้วก็จะไม่รอด อะไรอย่างเงี้ยครับ อย่างงี้พอจะมีวิธีแนะนำไหมครับ เพราะตอนเนี้ยรู้สึกอยากหาทางออกจริง ๆ เลย
ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม มีค่ะ วิธีแนะนำเนี่ยมีหลายอย่างเลยค่ะ แต่ว่าอยากจะทราบเหตุผลเพิ่มเติมอีกสักนิดอะนะคะว่า เอ่อ ทำ อะไรเป็นสิ่งที่คุณกลัวมากที่สุดคะ เวลาที่พอเงินออกมาแล้วทำไมคุณถึง ที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยที่จะ เอ่อ เก็บเป็นเงินออม หรือว่าค่าใช้จ่ายฉุกเฉินเลยคะ?
ครับ อา อืม ก็ต้องเรียกได้ว่าเหมือนแบบช่วงแรก ๆ อะนะครับที่เราเพิ่งเรียนจบใหม่แล้วก็มาสมัครงานเนาะ ก็เรียกได้ว่าช่วง 5 ปีแรกเนี่ยนะครับ เป็นช่วงที่แบบว่าไม่รู้จักเก็บเงินนะครับ ก็คือเงินออกมาปุ๊บก็มีแบบว่า ช่วงนั้นก็จะมีประโยคฮิตติดปากในสังคมเลยนะครับว่า คำว่า "ของมันก็ต้องมี" อะไรแบบนี้เนาะ แล้วก็แบบรูดปื๊ด ๆ อะไรแบบเนี้ย ใช่ครับ ก็เรียกได้ว่าเหมือนเราเริ่มต้นจากการที่ เอ่อ ไม่รู้จักเก็บมาก่อนเนี่ยแหละครับ จนกระทั่งวันวันหนึ่งเนี่ย เรารู้สึกว่า เอ๊ะ ทำไมทำงานมาตั้งนานแล้วแต่ว่าเราไม่มีสมบัติ หรือว่าเงินเก็บติดตัวเลยนะครับ แล้วก็อยากจะปลดหนี้แล้ว ก็ยากเสียแล้วเพราะว่าเหมือนหนี้เริ่มก้อนใหญ่ เราก็เหมือนแค่พอประทัง พออยู่ไปแต่ละเดือน แต่ว่าจะหาเงินมาปิดก็รู้สึกว่าแบบ อื้อฮือ น่าจะเหนื่อยเหมือนกันน่ะครับ ใช่
ค่ะ ค่ะ ค่ะ อา ทำใจได้ ค่ะ ค่ะ เออ พอจะเห็นภาพมากขึ้นเลยนะคะ แล้วคุณได้ อ่า เรียนรู้อะไรจากประสบการณ์ตรงนั้นไหมคะ?
โอ้โฮ เรียนรู้มาก ๆ เลยนะครับ ก็เรียกได้ว่าถ้าแบบ คือถ้า เคยคิดเหมือนกันนะครับว่าถ้าย้อนเวลากลับไปบอกตัวเองได้เนี่ยครับ ก็ อ่า อยากจะบอกเลยว่า "อย่าเป็นหนี้เสียตั้งแต่วันแรกนะครับ" แล้วก็คำว่าของต้องมี หรือว่าสังคมรอบข้างเห็นเขาแบบว่าเขารูดกัน เราก็จะไปรูดของมาซื้อ เอามาด้วย อะไรอย่างเงี้ย ตรงนี้ถ้า ถ้าย้อนเวลากลับไปเตือนตัวเองได้ก็จะไม่ทำเลยครับ แล้วก็เรียกได้ว่าบัตรเครดิตเนี่ยอาจจะมีแค่ใบเดียวพอ แล้วก็บัตรเงิน กดเงินสดก็คือจะไม่ทำเลยครับ แต่ว่าตอนนั้นน่ะด้วยความที่เราทำงานอยู่ออฟฟิศเนาะ ตามบริษัทต่าง ๆ บัตรเครดิตต่าง ๆ ก็ชอบเวียนวนมานะครับ เอาแบบว่ามาเสนอขาย แล้วก็ถ้าสมัครได้ ไม่ได้ ก็มีกระเป๋า มีแจกอะไร เราอยากได้เราก็เลยสมัครมันไปหมดเลยครับตอนนั้นน่ะ อืม
ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม เข้าใจดีเลยค่ะ แล้วก็ คือต้องขอบอกเลยนะคะว่าคุณในวันนี้กับคุณในอดีตเนี่ย คุณในวันนี้เนี่ยได้เติบโตขึ้นมากเลยค่ะ แล้วก็ต้องขอบอกเลยนะคะว่า คุณเนี่ยเป็นคนที่เก่งคนหนึ่งเลยค่ะ ที่มาถึงจุด ๆ นี้ได้ ต้องอย่าลืมที่จะ อ่า ใจดีกับตัวเองบ้างนะคะ แล้วก็คุณเป็นคนที่เก่งมาก ๆ อยากให้คุณเนี่ยรู้สึกภูมิใจตัวเองนะคะ ที่คุณสามารถมาจนถึงวันนี้ได้อะค่ะ
ครับ อืม อา ครับ โอ้โฮ ขอบคุณมาก ๆ เลยครับ ก็เหมือนเราก็พยายามอะเนาะ พยายามที่จะแบบดิ้นรน อะไรอย่างงี้ด้วย แต่ว่าหลัง ๆ นะครับเหมือนว่า กว่าจะมารู้ตัวเนาะก็สายเสียแล้ว อะไรแบบเนี้ยเนาะ อืม
ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อยากจะบอกว่า ไม่มีอะไรที่สายจนเกินไปหรอกค่ะ แล้วก็วันนี้ หัวข้อที่คุณเลือกมาปรึกษากันเนี่ย เป็นหัวข้อที่ดีมาก ๆ เลยค่ะ นั่นหมายความว่า คุณเนี่ย พ-พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง แล้วก็พร้อมที่จะเปลี่ยน เอ่อ จัดการค่าใช้จ่าย แล้วก็จัดการหนี้ที่คุณมีอยู่แล้วค่ะ มา เรามาเริ่มกันดีกว่าค่ะ คืออยากจะให้คุณเนี่ยนะคะ ช่วย เอ่อ ทำเป็นรายรับรายจ่ายแบบง่าย ๆ เลยนะคะ แค่บันทึกว่า รายรับคุณเนี่ยมีอะไรบ้าง? รายจ่ายคุณมีอะไรบ้าง? ในแต่ละเดือนน่ะค่ะ แล้วก็แยกเป็นหมดหมู่ว่า รายจ่ายเนี่ย อะไรที่จำเป็น อะไรที่ไม่จำเป็น แล้วก็อยากจะให้ เอ่อ แยกอีก 1 ส่วนไว้ นั่นก็คือ เงินออมและค่าใช้จ่าย ฉ ฉุกเฉิน หรือเงินฉุกเฉิน แบบเนี้ยค่ะ ก็เวลาที่เงินเดือนออกมาเนี่ยนะคะ คุณก็ให้ตัด อ่า ให้หักบัญชีเข้าค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน และเงินออมไปเลยค่ะ 5 เปอร์เซ็นต์ 10 เปอร์เซ็นต์ เอาเท่าที่คุณไหวนะคะ แล้วคุณก็ค่อยมาจัดการกับจ่าย การจ่ายหนี้ต่าง ๆ ของคุณ เสร็จแล้วคุณก็จะเห็นว่า เงินในแต่ละเดือนเนี่ยคุณเหลือเท่าไร? แล้วคราวนี้ล่ะค่ะ คุณก็จะต้องมาจัดการของคุณเองแล้วแหละค่ะว่า "ฉันจะสามารถที่จะกินอะไรได้มากน้อยแค่ไหน? มีเงินชอปปิงในแต่ละเดือนหรือเปล่า?" แล้วก็ในการชอปปิงในแต่ละเดือนเนี่ยอยากจะให้ใช้เงินสดนะคะ ให้หยุดการใช้บัตรเครดิตไปเลยค่ะ จนกว่าคุณจะสามารถ อ่า จ่ายบัตรเครดิตได้หมด เพราะว่า ณ ตอนนี้เนี่ย เหมือนกับว่า คุณยัง เอ่อ มีหนี้ทางบัตรเครดิตอยู่หลายใบทีเดียว ถูกไหมคะ?
ครับ อา อ๋อ ครับ อืม อ๋อ ครับ อ๋อ โอ้ ใช่ครับ อือฮึ
ค่ะ ถ้าเกิดว่า เอ่อ ให้คำแนะนำประมาณนี้ คุณพอจะทำได้ไหมคะ? คุณคิดว่ายังไงบ้างคะ?
โอ้ จริง ๆ ก็เป็นคำแนะนำที่ดีมากเลยนะครับ ก็เหมือนแบบว่าบางทีพอเรารับเงินเดือนมาแล้ว ใช่ไหมครับ ก็ก่อนที่จะไปใช้จ่าย หรือว่าอะไรเนี่ย ก็อยากจะให้หักเก็บ ก็คือเหมือนแบบว่าเราก็แยกไว้เลย อะไรแบบเนี้ยเนาะ เพื่อที่จะได้แบบว่าเหมือนไม่ต้องไปเผลอใช้ อะไรอย่างเงี้ยเนาะ แล้วก็จริง ๆ เหมือนที่คุณแนะนำว่า ก็คือเอาน้อย ๆ ก่อนก็ได้ใช่ไหมครับ ก็คือไม่จำเป็นต้องเยอะ คือบางทีเราไปเห็นแบบว่าในตาม Social อะไรอย่างเงี้ยเนาะ แบบว่าวิธีการเก็บเงิน ต้องแบบมีออกมา 100 บาท เก็บ 30 เปอร์เซ็นต์ อะไรอย่างเงี้ยครับ เราเคยฟังเรารู้สึกว่า โอ้โฮ มันไม่น่าจะเป็นไปได้สำหรับเราเลยนะ 30 เปอร์เซ็นต์ ก็เลยทำให้เราอะรู้สึกว่าไม่อยากจะเริ่มเนาะ พอเริ่มไปก็รู้สึกว่ามันยากมันเหนื่อย เราต้องอดอยากทั้งเดือนเลยหรือเปล่า อย่างเงี้ย แต่ว่าของคุณจริง ๆ เมื่อสักครู่ ก็คือบอกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ ก็ยังได้ใช่ไหมครับ ก็ยังถือว่า เหมือนแบบเริ่มต้นเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็ดีกว่าไม่เก็บอย่างเงี้ยเนาะ แล้วก็เท่าที่เหลือก็เหลือเท่าไรก็ค่อยเอาไปจ่ายหนี้ แล้วก็ อ่า เหลือค่ากินเท่าไร จะต้องประหยัดเท่าไร อันนั้นอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมครับ โดยที่เราจะไม่ต้องมีการมาดึงในส่วนของเงินเก็บไปใช้ อะไรแบบนี้เนาะ เหมือน เหมือน เหมือนแบบว่าต้องเก็บลืมไปเลยใช่ไหมครับ? แบบนี้
ค่ะ ค่ะ ค่ะ ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ ใช่เลยค่ะ ใช่ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ใช่เลยค่ะ ส่วนการจัดการหนี้เนี่ยนะคะ ด้วยที่คุณบอกว่ามี อ่า หนี้จาก อ่า บัตรเครดิต 3 ใบ บัตรกดเงินสดอีก 2 ใบ ทั้งหมด 5 ใบอะค่ะ อันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะรวมหนี้เป็น อ่า สถาน สถาบันได้แค่ อ่า ได้ 1 ที่ก็ได้นะคะ แล้วก็มันจะทำให้เราเนี่ย อ่า ลดจำนวน ค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน อย่างเช่น คุณบอกว่าตอนนี้เนี่ยคุณจ่ายทั้งหมดเนี่ย 15,000 บาท แต่ถ้าเกิด ว่าคุณเข้าโครงการคลินิกแก้หนี้ อย่างเงี้ยค่ะ คุณก็อาจจะสามารถเหลือแค่เดือนละ 3,000 ถึง 5,000 บาท อะไรประมาณเนี้ยค่ะ ก็อยากจะให้ลองเข้าร่วมโครงการ แล้วก็นำไปพิจารณาดูนะคะ
อือ ครับ อ้อ ครับ อืม อ้อ โอ้โฮ ดีจังเลยครับ จริง ๆ อะเรื่องโครงการหนี้ แก้หนี้ อะไรประมาณนี้นะครับ ก็เหมือนเราก็เคยได้ยินตามข่าว ตามสื่อ Social มาบ้าง แบบเนี้ยเนาะ แต่ว่าทีเนี้ยเราก็แบบว่าไม่รู้ว่า เอ๊ะ จะขอยากไหมนะ หรือว่าอะไรแบบนี้เนาะ เราก็เลย ทำให้เราเหมือนแบบว่าไม่กล้านะครับ แล้วแบบเนี้ยครับ ถ้าเราจะต้องแบบว่า เอ่อ อยากจะเข้าร่วมโครงการ อะไรอย่างเงี้ย มันยากไหมครับ หรือ หรือว่า อืม มัน มันต้องแบบว่า เอ่อ มีการเปิดเผยข้อมูลอะไรของเราเยอะไหมอะครับ? เพราะเราก็กังวลตรงนี้เหมือนกันว่า เอ่อ เหมือนแบบว่าพยายามจะเข้าร่วมแล้ว เรามีความหวังแล้ว แล้วถ้าไม่ได้เราก็กลัวพลาดกลัวเสียใจแบบเนี้ยอะครับ อืม
ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม ยังไงก็อยากจะให้ลองเข้า เอ่อ ไปหาข้อมูลก่อนก็ได้ค่ะ ดูว่าคุณสมบัติเราเนี่ยครบหรือเปล่า ก็เข้าไปที่อินเทอร์เน็ตนะคะ แล้วก็เซิร์ชคำว่า เอ่อ โครงการแก้หนี้ อ เท่านี้แหละค่ะ แล้วก็ไปดูว่า ถ้าเกิดว่า เอ่อ เรามีคุณสมบัติครบ แล้วก็โทรไปคุยกับเขาได้เลยค่ะ ก็เขาก็จะให้เบอร์โทรศัพท์ไว้ค่ะ แล้วก็ไปเล่าให้เขาฟังว่า ณ ตอนนี้เนี่ยเรามีเหตุการณ์แบบนี้ เราจะทำยังไงต่อไปดี เขาก็จะให้คำแนะนำที่ตรงประเด็น แบบนี้เลยค่ะ
ครับ อา ครับ อ๋อ อ๋อ ดีจังเลยครับ ก็คืออาจจะยังไม่ต้องเข้าเป็น หาเนาะ ก็คือโทรไปคุยก่อนก็ได้เนาะ วันนี้ขอบคุณมาก ๆ เลยนะครับสำหรับคำแนะนำดี ๆ สวัสดีครับ
ใช่ค่ะ ค่ะ